हाँ जी। ये जो कुत्ता होतो है इसका वो जो श्रवण शक्ति 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनी को भी सुन सकता है ना, ये जो दूसरे जानवर थोड़ा जो घोड़ा हो गया वो भी जल्दी सुन लेता है। अभी तो अपना बात तो खुद हिन्दी में हो रहा है मेरे हिसाब से तो कुत्ता को जल्दी पता चलता है।
हाँ, हाँ। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, अच्छा, ओके तो क्या इसमें काफ़ी पैसे खर्च होते हैं, कुत्ता पालने पे?
नहीं, नहीं, मैम पैसा तो कुछ नहीं खर्च होता।
अच्छा, क्यों उसके जो आप जो उसका ट्रीटमेंट करते हैं, मेडिकल जो मेडिसिन्स वगैरह उस पे पैसा खर्च नहीं होता है?
वो तो खुद के हाँ जी। नहीं वो तो देखो मैं अपना उसको उम, बैठता है अपना है ना? वो बीमार होएगा तो उसको मेडिसिन देना है, वो ऐसा नहीं है कि ट्वेंटी फोर इन टू सेवेन वो बीमार में होएगा।
जी। हाँ। अच्छा।
उसका ट्रीटमेंट भी ज़रूरी है, वो पर इतना वो नहीं है कि ये कॉस्टली आएगा या कुछ भी आएगा ना हाँ, इसको अपन वीक में या कैसे जो अपना दूसरे जो होते हैं जो डॉक्टर, जो एनिमल्स वाले जो, जो वेटरनरी वाले होते हैं ना, तो वहाँ पे लेके जाओ तो वहाँ पे उनका पूरा चेकअप करा के लाएँगे तो अपने को दिक्कत नहीं आता।
हाँ, हाँ, हाँ, हाँ। हाँ। अच्छा। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, अच्छा। अच्छा।
हाँ जी।
तो ये है सिस्टम अच्छा। हाँ, लेकिन फिर भी अच्छा तो आपके परिवार को कोई इसपे प्रो प्रॉब्लम नहीं है, वो खुश होते हैं जब आप पालते हैं?
हाँ जी, हाँ जी, मैम।
अच्छा।
जो थोड़ा आस-पड़ोस में थोड़ा वो होता है ना कि जैसे, कभी-कभार जैसे कोई आ जाता है घर में तो वो थोड़ा अपना साथ ले लिया, ये मेरा अपना घर है तो।
जी, जी।
उनको वो थोड़ा, वो पता है पर हमको अच्छा लगता है कि हमारे लिए ये पूरा वफ़ादारी दिखा रहा है।
जी। अच्छा, अच्छा। हाँ। ठीक है, ये तो सही है लेकिन अ अ, ये
और ना अब हम जैसे अपने घर में अगर कुत्ता-बिल्ली दोनों भी अपन बाहर ले जाए ना? अ, तो ये इनका होता है ना कि आपस में उनकी बनती नहीं है, पर अगर ये घर में दोनों रहते है आप में ऐसे करके अच्छे से रहते है ये दोनों भी। ये भी मैंने देखा है।
हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। अच्छा, अच्छा, ओके तो अ, ये तो बड़ी अच्छी आपने जानकारी दी आप अ, कुत्तों के हवाले से क्योंकि कुत्ते आप पालते हैं और जैसे मैंने आपको बताया बिल्लियाँ मैंने पाली हुई है तो मुझे बिल्लियों का ही पता है। कुत्ता भी पाला हुआ है, कुत्ते का भी पता है लेकिन अ, कुत्ते जो हैं वो जो देर तक अपने पास रखते हैं उनको उसकी जानकारी ज़्यादा होती है। तो देखिए जानवर तो जानवर होता है कोई भी आप जानवर या अ, पखेरू, पंछी कोई भी आप पालें तो उससे प्यार हो जाता है। और हर जानवर और जो पंछी है, उसके कोई न कोई अ, बेनिफिट्स भी होते, हैं यानी कुछ अच्छा भी लगता है और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको फिर थोड़ा-सा सहमत करनी पड़ती है। तो आपने बड़ी अच्छी जानकारी दी है, आपका धन्यवाद मैं कहूँगी।
हाँ जी हाँ। हाँ। हाँ, थैंक यू मैम।
जी, जी, तो अ, आप आपके पास अच्छा एक ही, है ना? एक ही कुत्ता है ना आपके पास आपने बताया?
हाँ जी, मैम। हाँ जी, हाँ।
अच्छा। अच्छा ठीक है चलें, फिर आपसे जो है बात होगी, बहुत धन्यवाद आपका थैंक यू।
धन्यवाद मैम।